Bugüne kadar unutamadığın bir deneyiminden bahseder misin lütfen?
E, tabii ki ben, eee, 2 sene önce Mısır seyahatine gittim ve orada, böyle, eee, aktiviteler yaptım. 3 tane farklı aktivite ve hepsi hayatımda, böyle, eee, "Ya, ben bu zamana kadar neden yapmamışım?" dediğim ve aklımda kalan aktiviteler oldu.
Hı hı. Hımm, çok güzel. Harika, peki o seyahate gitmenin sebebi bu aktiviteler miydi? Orada, hani, hiç plansız bir şekilde mi karşına çıktı, nasıl oldu?
Vallahi ben deniz tatili yaparım diye gittim. Çünkü o zamanlar Şubat ayıydı. İşte, sok Balkanlar'da yaşıyorum ben. Çok soğuk buralar. Dedim ki bir denize girelim ya Şubat ayında. Fiyatlar da çok ucuzdu. Eee, uçak bileti Aynen kampanya vardı.
Hı hı. Evet, evet. Hımm, çok güzel. Bir değerlendirmek istedin.
Evet, normalde ben zaten, eee, ya yalnız gezerim ya yanımda bir arkadaşımla gezerim. Bu sefer dedik ki 4 arkadaş toplanalım, bir yüzelim gelelim 3-4 gün dedik. Eee, öyle gittik, sonra devamı biraz aslında plansız gelişti diyebilirim.
Hı hı. Çok güzel. Peki, daha önce gittiğin bir yer miydi, hani, biliyor muydun oraları, yoksa ilk defa mı deneyimledin?
Yok, Mısır'a ben ilk defa gittim o zaman ya a ama hep gitmek istemişimdir. Çünkü zaten Türkiye'de de sosyal medyada son, eee, bir 6-7 senedir Şarm El-Şeyh denilen şehir çok popüler oldu, sürekli, böyle, eee, Instagram ünlüleri bir şekilde oraya gidiyor, işte, videolar
Hıı. Hı hı. Hıı. Hıı. Sosyal medya fenomenleri. Eee, peki, beklediğin gibi miydi? Hani, düşündüğünden farklı mı çıktı? Ne hissettirdi sana?
Aynen. Valla benim beklediğimden çok çok daha iyi çıktı diyebilirim yani. Aynen, ben bir yüzer gelirim diyordum. İş çok farklı yerlere gitti.
Hıı. İlginç, çok güzel. Hı hı. Beklentin düşük olma sebebi neydi? Hani, izlediğin videolar, görüntüler, hani, çok da, hani, uymaz, hani, yine de gidip bakalım gibi bir şey miydi?
Ya, şöyle, ben, eee, gitmeden aktivitelerin olacağını tahmin ediyordum tabii ki biliyordum. Ama mesela internetten fiyatlara baktığımda çok uçuk şeyler gördüm. Ben dedim ki bunların hiçbiri benim yapacak bütçem olmaz zaten. Ama oraya gidince çok farklıydı ya.
Hı hı. Hıı. Anladım. Peki, ne oldu? Orada, böyle, bir, hani, öncelikle pazarlık mı vardı? Neden, hani, internetteki fiyatlarla aynı değil mesela? Onu sormak isterim. Öyle mi? Pazarlık mı vardı?
A! Evet. Evet. İnternetteki fiyatla <chuckles> Evet, internetteki fiyatlardan açıyorlar, 4'te 1'i fiyatına falan düşüyorlar en son. Aynen.
A! Gerçekten mi? Nasıl o kadar indirim yapabiliyorlar? Demek ki çok turistik, çok da gelen var herhâlde. Bir kalabalıktan da mı kazanılıyor?
Tabii, tabii, çok turistik, tabelalar falan Türkçe, Rusça ve Ermenice yazıyordu. Yani, o kadar bu bölgeden herhâlde çok giden var oraya. Hı hı. İşte, bir şekilde
Hımm, anladım. Bayağı kitleleri var. Hı hı. Peki, ilk olarak neyi deneyimledin? Yani, ilk deneyiminden bahseder misin?
Tabii, ben ilk gittiğimde aslında ya, otelimize yerleştik. O da çok ucuzdu, mesela, garip bir şekilde. Eee, orada otelde, mesela, gire iii, girişte 1 tane, eee, masa vardı. Orada adamlar tur satıyor, işte, farklı aktiviteler. "İyi," dedim, "bir sohbet edelim." "İnternetteki fiyatsa zaten hiç bulaşmayayım." İşte, a iii, dedik ki baktık, ne var? "A, çöl safarisi," dedik, "güzel, gelmişken bir Mısır çöllerinde bir ATV sürelim, falan." İii, "Ne kadar olur?" falan. $100 bir para birim bakımından dolar, $100 dedi kişi başı. Biz direkt "Yok, teşekkürler görüşürüz" dedik. Adam çağırdı, "Gel", eee, işte, 80-70-60 $25'a kişi başı ayarladık biz onu.
Hımm. Tamam. Hı hı. A! $25 <scoffs> Bu 4 ayrı ATV oluyor, değil mi? 4 ayrı Ha, iki a iki iki bindiniz, yeme içme de bunun içinde.
Evet, yeme içme dâhil bu arada. iki iki aslında, 2-2 bindik çünkü. Hı hı. Evet, 2 öğün, ııı, yeme içme de bunun içinde.
Yani, $100’dan buna inildi. Gerçekten bayağı, ııı, hesaplı, bayağı güzel bir pazarlık olmuş. Peki, sonrasında Hı hı, harika. Sonrasında nasıl ilerledi süreç?
Evet. Pazarlığı bana bırakırlar genelde. <scoffs> Sonrasında Sonrasında, ya, bu Daha önce ben hep, böyle, küçükken anneme bile söylerdim, "Ya, anne ben, işte, 16 yaşına girince ATV istiyorum, işte, tatil köylerinde, falan, sürerim." Hep, böyle, içimde kalan bir şeydi. İii, çok keyifliydi, ya, adamlar bizi otelimizden aldı. İşte, çölün başladığı yere götürdü, Daha ııı, Dahab Çölü'ne. Orada, işte, başladık ATV'yle, gün boyu sürdük.
Hımm. Evet. Peki, bunun da videolarını izlemiş miydin mesela gitmeden önce? Hani, bunu deneyimleyen insanlar, acaba nasıl bir yoldan geçiyor? Başlarına neler geliyor? Bu videolara bakmış mıydınız?
Ya, insanlar genelde sadece insanlar sadece genelde güzel anıları paylaştığı için orada da, işte, iii, moto ATV sürerken, işte, fotoğraflar, videolar falan vardı. Ben bunların Evet, çok inandırıcı olduğunu düşünmedim ama harbiden çok keyifli bir şeymiş ya.
Arkadaşlarınla. Hımm. Hı, onları koymuşlar bir tek. A, çok güzeldi. O ATV'lerde, böyle, bir tehlike var mı, hani, heyecan, risk alma, tehlikeli bir durum gibi?
Bence var, dikkatsiz sürersen ve hız yaparsan virajlarda, eee, yuvarlanma ihtimalin çok yüksek. O yüzden, mesela, en ü en önde zaten turu organize eden adam bir şekilde hızını kendi ayarlıyor, kimse onun önüne geçmiyordu. O yüzden çok sorun olmadı, evet, diğer türlü sıkıntı. Hı hı.
Hımm. Hımm. Evet, çok iyi. Aslında çok mantıklıymış o. Peki, herhangi bir kask vs. hani, öyle bir şeyler de kullanıyor musunuz?
Yok, kasklık bir şey yok çünkü çarpacak hiçbir şeyin yok. Çölün ortasındasın, en fazla düşersin. E, onda da zaten bu bu motorların hız limiti olduğu için en fazla ulaşabileceği. İii, böyle, kaska çok ihtiyaç yok, zaten düştüğünde de kafanı vurabilecek çok bir yer de yok zaten. Hani, kuma, şuraya, buraya. Aynen, anca yüzünü.
Hı hı. Hıı. Evet, doğru. Çölde olduğunuz için. Hız limitleri düşük yani bu araçların.
Evet, evet, yani, normalde belki şehirde riskli olabilir ama çölde pek bir riski yoktu. En fazla gözüne kum kaçar.
Hımm. Peki, ne kadar sürdü bu tür?
Iıı, sabah 8'den akşam 6'ya kadar falan çok uzun bir Tabii, tabii, tabii.
O, bayağı da sürmüş, yani, hani, peki bunda kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, hani, süre uzun çünkü, nasıl, ııı, organize ettiniz onu?
Hı hı. Iıı, sab 2 öğün vardı. Iıı, sabah zaten otelde yiyip çıkmıştık. Öğlen 12’ye doğru 1 öğün. Bir de git dönmeden, böyle, 4 gibi 1 öğün, iii, verdiler. Tabii, arada kahve ikramları olsun, deveye bindik. Eee Tabii, tabii.
Hı hı. Ay, çok güzel. O! Yani, deve tecrübesi, onlar da var. Bir de gittiğiniz yer sonuçta başka da bir yer. Başka bir yere gittiniz. Deveye binmeyi mi sevmedin?
Onu çok sevmedim ama. <giggles> E, tabii. Evet, gezdirdiler. Evet, ya, benim içim cız etti, hiç sevmedim ya.
Hıı, anladım. Yani, bir devenin ya da bir hayvanın üzerinde olma hissi, eee, çok iyi gelmedi galiba.
Üzüldüm. Evet, ya, ben çok hoşlanmam böyle şeylerden. Tamam, at, deve sonuçta bunlar belki çok, eee, insandan etkilenmeyebilir cüsselerinden dolayı ama benim orada gördüklerim biraz çok cılızdı. Eee, biraz da, böyle, kötü davranıldığını düşündüm. O yüzden "Bir daha da deveye binmem" dedim ya.
Hı hı. Hıı. Evet. Anladım. Peki, eee, çok güzel bir deneyim olmuş ve arkadaşlarınla da, hani, bunu paylaşmak çok keyifli olsa gerek. Eee, orada farklı, daha farklı bir aktiviteniz oldu mu?
Hı hı. Evet. Hı hı, hı hı. Çok iyi. Oldu tabii. Eee, orada, ııı, hava kararmasına doğru bir gösteri yaptılar, ııı, garip bir şekilde. İsmini tam hatırlamıyorum ama. Eee, çok eğlenceliydi yemek yediğimiz yerde. Sonrasında da hava karanlık olunca, çöldesin sonuçta, etrafında hiçbir şey yok. Eee, yıldızları gözlemledik, muhteşem bir deneyim. Sanki, böyle, elini uzatsan birini alacakmış gibisin, falan, muhteşemdi ya.
Hı hı. Evet. Hıı. Çok güzel. Hıı, çok güzel. Gerçekten çok güzel bir tatil olmuş. Eee, peki, organizasyon mu yapıyor otel bunlarla ilgili? Mesela akşam bu yıldız gösterisi için bir organizasyon planlıyor mu? Eee, hani, sonuçta turistler, eee, rağbet gösteriyor. Onlar için yaptıkları bir şeyler var mı?
Hı hı. Çok güzel başladı. Hı hı. Tabii, tabii. Ya, aslında bunu, eee, otel organize etmiyor, büyük ihtimal bu tur şirketleri oraya, eee, masa kurup, işte, insanlara bilgi veriyor, otele de komisyon veriyorlardır diye tahmin ediyorum ama bir güzel hizmet sonuçta. İsteyen oradan, eee, sokakta arayacağına kapısının önünde tur şirketleri bir şekilde hizmet veriyor.
Hıı. Çok güzel, tabii. Evet, çok eğlenceli olsa gerek. Eee, peki, eee, denizden bahsettin, deniz nasıldı?
Hı hı. Deniz çok güzeldi. Eee, sonuçta Akdeniz. Eee, güzeldir her zaman. Gerçi benim gittiğim yer Sharm El Sheikh. Kızıldeniz tarafında kalıyor. Orayı da deneyimlemiş oldum. Eee, çok güzeldi ya. Deniz demişken orada bir dalış turuna da gittim, tekne turuna. Evet, eee, çok
Hı hı. O! Harika. Eee, bir eğitim süreçli bir dalış durumu bu, nasıl bir dalıştı?
Yok. Normalde evet, eğitim süreçli dalışlar çok pahalıydı. Bizim ayarladığımız aslında tekne turu, dal dalma içindeydi. İşte, 10 dakika gibi bir şey ama tabii, elinden biri tutuyor ve, eee, onunla birlikte dalıyorsun. Tek başına, böyle, eee, kaybolmuyorsun, yani.
Hı hı. Hıı. O zaman Kızıldeniz'de bir dalma deneyimin var, yani.
Tabii, evet. Yani, ben bunu <scoffs> çok
Harika. Peki, neydi, yani, Kızıldeniz'i diğer mesela dalma noktalarından ayıran yer ne olabilir?
Şöyle, eee, mesela, orada da belirli alanlar var dalı dalmak için çünkü haberlerde de çok kez duyuldu. Hurghada, mesela, eee, yine Mısır'da bir şehir. Onun, mesela, yakınlarında köpek balığı tehlikesi var. Ama, eee, benim gittiğim şehr şe e şehrin kıyısında, biraz daha ilerisinde oralar daha temizmiş sözde tabii. <chuckles> Çok hiç güven olmaz ama. Eee, o o yüzden o taraf seçiliyormuş bu dalışlar için.
Evet. Hıı, evet. Anladım. E, peki, endişe duymadın mı dalarken, hani, ne hissettin, nasıl bir histi bu, arkadaşlarınla beraber mi daldınız?
Vallahi, evet, arka 4 kişi birlikte daldık ama tabii, aynı anda dalamıyorsun. Sırayla eğitmen seni alıyor, götürüyor, getiriyor. Eee, benim için çok keyifliydi. Ben çok endişe duymam ya böyle şeylerden. Herkes dalıyor. O sıra köpek balığı gelip beni kaparsa da şanssızlığımdır, yani.
Hı hı. Çok güzel. Hımm, anladım, sonuçta risk almayı da seviyorsun. Hani, biraz, eee, orada heyecan da tatil bile olsa gerçekten iyi geliyor sana, ııı, ifade ettiğin kadarıyla. Peki o dalma hissinde mesela kıyafetler, hani, özel, işte, tüp, ııı, tüplü dalış mıydı bu?
Risk alırım. Risk alırım ben ya, severim. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Tüplü dalıştı, evet.
E, onlar mı veriyor oradaki kıyafetleri? Onlar nasıl oluyor?
Evet, evet. Hıı. Eee, tabii ki ya, şöyle, bu da aynı Safari, çöl Safari'sindeki tur gibi sabah alıyorlar otelden, tekneye biniyorsun, işte, adaları ziyaret ediyorsun, yiyorsun, içiyorsun, belirli bir yerde de tekne duruyor, orada dalıyorsun, kıyafetlerini giydiriyorlar. İşte, suyun altında fotoğraflar, işte, seni, böyle, eee, kayalı suyun altındaki kayanın etrafına daldırıyor ki, böyle, güzel balıkları da gör. Balıklar çünkü genelde orada kayanın etrafında toplandığı için.
Hı hı. Hıı. Hıı, harika. Görebildin mi, yakalayabildin mi onları mesela fotoğraf, anı, hatıra kaldı mı bir şeyler? Hı hı.
Evet, evet. Tabii, tabii. Evet, çok keyifliydi ya. Tabii ki yakalama derken fotoğraf anlamında yakalayabildim ama, böyle, elinle tutup, iii, imkânsız ama. Evet, çok keyifliydi o da.
Evet, evet, <chuckles> fotoğraf anlamında dedim. Eee, peki, orada, böyle, su altı fotoğraf makinesi falan mı gerekiyor, hani? Onu bilip mi götürdünüz yoksa onu da tur şirketi mi organize etti?
Eee, tur şirketi organize etti ya onları. Eee, çünkü zaten ben od o amaçla oraya gitmemiştim. O yüzden yanımızda çok bir ekipmanımız yoktu. Ama tur şirketi zaten, eee, bir şekilde onlar da para kazanmak için, eee, bu tarz, eee, hizmetler sağlıyor, evet.
Hı hı. Evet. Tabii, organizasyon yapıyor. Hı hı. Peki, şunu da merak ettim, mesela. Bu derinlik olarak, eee, kaç metre bir derinlikten, eee, bahsediyoruz? Yani, o daldığın yer, eee, ne kadar derindi?
Hı hı. Şöyle, eee, zaten süre kısıtlı olduğu için en fazla 10 metreye kadar da dalıyorsun. Çünkü orada, mesela, bunun da bir eğitim süreci, falan, geçirmediğimiz için çok fazla risk almıyorlar. Hemen öncesinde bir 5 dakika anlatıyorlar. İşte, 1 metre dalınca şunu yapıyorsun, 2. metre, her metrede bir, eee, oradaki, yanındaki eğitmen senin durumuna bakıyor. "Uygun musun, uygunsun, devam ediyoruz" gibi, böyle. Metre metre aşağı indik.
Hı hı. Hımm. Evet. Hımm. Anladım. Hımm. Çok güzel. Eee, peki, ilk indiğinde ne hissettin? Yani, suyun altında olmak mesela, hani, safari, tatil hepsi, eee, tamamıyla ayağının yere bastığı bir şey. Eee, suyun altında olmak sana ne hissettirdi?
Hı hı. Hı hı. Ya, ben ciddi anlamda bunu neden bu zamana kadar yapmadım diye kendime kızdım. Tabii ki maddi imkânsızlıklar, sonuçta Mısır'da ucuzdu ama, eee, Türkiye'de belki yapsam çok pahalıdır, işte, Balkanlar'da yapsam belki çok pahalıdır. Eee, biraz da, böyle, ke hayata <chuckles> biraz isyan ettim ama çok keyifliydi ya. Ben, eee, Mısır'da, işte, 3 aktivite yaptım, böyle, ana aktivite diyebileceğimiz. İii, dalışı bir daha yapmak isterim.
Ya. Hı hı. Tabii. Hımm. Evet. Evet, çok güzel. Hıı. Peki, işte, biraz orada, eee, "Sorguladığım şeyler oldu." dedin, yani, bu aslında farklı bir bakış açısı. Eee, bir anda belki, hani, olduğun alandan çıkıp başka bir yeri, başka bir gözle görmek. Eee, bu bakış açısında sonradan, böyle, döndüğünde, eee, hani, hayatınla ilgili gerçekten aldığın bir karar, bir bakış açısı, hani, daha çok gezmeliyim, daha çok yapacağım, hani, buna imkân ayarlamalıyım gibi. Eee, böyle bir durum, böyle bir hâli yaşadın mı?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, benzer bir şey yaşadım, tam olarak aynısı değil ama, eee, gezmeye zaten bir şekilde fırsatım oldukça ben geziyorum, o açıdan sıkıntı yok, daha fazla gezeyim gibi bir, eee, şeyim zaten yok. Ama, eee, farklı şeyler denemeye başladım. Yani. Evet. Mesela at binme şeyi vardı, burada bir çiftliğe gidip at bindim, eee, oradan döndükten sonra. Çünkü, eee, hayatımda iz bırakmasını istediğim aktiviteleri ve hobileri yapmak istiyorum. Zevk alırım almam. Belli olmaz ama denemiş olmak istedim.
Hı hı, çok Hı hı. Hıı, çok güzel, ne gibi? Hıı, çok iyi. Peki, ııı, deveden bahsetmiştin ama, hani, at binme hissi nasıl geldi? Çünkü orada, böyle, çok hoşlanmadığını, biraz kötü hissettiğini söylemiştin. Eee, hani, at binerken daha mı profesyonel yaklaştın ya da y oradaki develerin hâli yüzünden mi öyle hissetmiştin?
Hı hı. Kesinlikle, Mısır'daki develerin biraz, böyle, cılız ve, eee, orada biraz kötü davranmaları yanımda da gördüğüm için, böyle, cız etmişti ama burada mesela gittiğim at çiftliğindeki atlar bakımlı, böyle, heybetli zaten, eee, sevecen, ha eee, atlardı. O yüzden hiç, böyle, aklımda bir soru işareti, hiçbir şey kalmadı ya.
Hı hı. Anladım, eee, çok güzel. Peki, mesela, yeni planların, varsa, böyle, tatil planı, gittiğin yerde yeniden, böyle, heyecan verici şeyler denemek nedir diye sorsam, ne dersin?
Şöyle, ben önceden, eee, bu Mısır tatiline kadar, eee, hep, böyle, şehir gezerdim. İşte, başkentleri gezeyim, bina gezeyim, işte, etrafın fotoğrafını çekeyim, böyle basit, ııı, turlar yapıyordum kendi kafamda. Hiç böyle Evet, evet, evet, kesinlikle. Eee, hiç böyle bir tura gidip, işte, parasını vereyim, beni alsınlar gezdirsinler yapmazdım. Hep şey derdim, "Ya, bunlar yapıyorsa ben kendim de yaparım." Ama öyle olmuyormuş. İşte, sonrasında mesela, eee, artık biraz bakış açım değişti. Sonrasında mesela Tayland'a gittim, orada turlar satın aldım. Aslında kendi yapamayacağım şeyleri bir şekilde turlar aracılığıyla, eee, yapmaya başladım. Yani gidip kendi başıma tekne kiralayamam sonuçta.
Hıı. Evet. Daha çok yürüdüğün. Hı hı. Hıı. A, harika. Oradaki Tabii, oradaki fark şu muydu mesela? Turda bilirkişi, hani, oranın tarihini anlatması, orayı yaşatması ya da gerçekten nokta atışı. Mesela 2 günün varsa, o 2 günde doğru yere gitmek, doğru yerde bulunmak. Mesela seni etkileyen şeyler bunlar mıydı? Bir de bilinçli olmak tabii, hani, tehlikeli bir şeyler de çıkabilir, olabilir.
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki, tabii ki. Çok Son dediğine, eee, kesinlikle katılıyorum. Mesela Tayland'da Maymun Adası'na gittik. Turla gitmesem ben belki orada bir zarar da görebilirdim ama öncesinde uyarıyorlar, işte, ısırırsa şu, bu. Bir şekilde dikkatli oluyorsun ve seni görmek istediğin her yeri gez bir şekilde gösteriyorlar.
Hıı. Tabii. Hımm, anladım, çok da keyifli olsa gerek, özellikle Tayland tatilin de Mısır kadar keyiflidir diye düşünüyorum. Evet, çok keyifli, çok güzel bir sohbet oldu. Iıı, çok teşekkür ederim. Tüm samimiyet paylaşımın için. Görüşürüz.
Öyleydi, evet. Benim için de, benim için de çok keyifliydi. Ben de teşekkür ederim, hoşça kal.